Kak, eee aku pengen ngobrol nih, masalah yang deket lah dengan kehidupan. Biasanya kan kalau di suatu keluarga gitu ya, pasti punya tradisi-tradisi keluarga yang turun-temurun nih, dari generasi ke generasi lah, gitu ya. Nah, kalau dari keluarga Kakak sendiri, tradisi keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi itu apa, Kak?
Mhm. Ya, jadi gini, Kak. Kalau di keluarga aku itu ada tradisi perayaan Imlek.
Mhm. Oh, oke. Jadi tradisi Imlek ini gimana tuh, bisa dijelasin nggak?
Nah Boleh boleh. Jadi, eee, memang tradisi Imlek ini sudah turun-temurun ya, mungkin dari neneknya nenekku, neneknya lagi gitu, jadi sudah sudah dari lama memang tradisi ini sudah apa, eee, selalu dilakukan gitu ya, pada saat, eee, Imlek atau pergantian tahun. Nah, eee, jadi sebetulnya Imlek ini kan identik dengan, eee, keberuntungan ya, keberuntungan terus juga dengan, eee, kesuksesan, kemakmuran, kebahagiaan ya. Nah, mmm, di Imlek itu sendiri, di perayaan Imlek, itu kan sebetulnya perayaan pergantian tahun seperti tahun Masehi ya. Cuma memang heeh, agak berge
Mhm. Oke. Mhm. Oke. Mhm. Oke, ini Tahun Barunya, Tahun Baru Cina lah, gitu ya?
Betul. Nah, memang ini agak sedikit berbeda ya. Karena kalau di mhm, kalau di pergantian Tahun Baru Masehi, mungkin nggak ada istilah, eee, zodiak atau shio ya? Nah, khusus untuk di perayaan Tahun Baru Imlek, itu itu, eee, sangat, eee, terkait dengan shio, Kak.
Mhm. Apa tuh bedanya? Mhm. Oke. Jadi, maksudnya shio itu gimana tuh, Kak? Misalnya, apakah setiap orang tuh punya shio dan kalau kebetulan itu tahunnya mereka, mereka jadi beruntung gitu, atau gimana?
Iya. Jadi, eee, shio itu sebetulnya mirip dengan zodiak ya Kak ya. Jadi, eee, bintang gitu ya. Nah, cuma shio itu, eee, berkaitan dengan, eee, tanggal, bulan dan tahun lahir, jadi ada heeh, penanggalan sendiri, itu yang, eee, berdasarkan shio tadi. Jadi misalkan kalau, eee, aku nih ya, contohnya, eee, lahir tahun misalkan 1985, bulan Desember misalkan. Nah, itu shio aku tuh shio kerbau gitu, Kak. Nah mungkin yang di tahun berikutnya tahun 1986, itu shio macan. Nah, masing-masing, eee, shio tadi atau zodiak, itu punya, eee, karakteristiknya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, di perayaan Tahun Baru Imlek ini, biasanya, eee, shio itu sangat berkaitan erat tuh, jadi misalkan Tahun Baru Imlek itu, eee, menyambut Tahun Baru, eee, shio macan, misalkan. Nah, jadi orang-orang yang shionya macan itu, itu cenderung, eee, boleh dibilang ya lebih beruntung, kemudian juga lebih, eee, mungkin banyak rezekinya, makmur, dan lain-lain ya. Juga dari kesehatan, gitu ya. Nah, tapi juga, eee, ada beberapa, e unsur nih, selain shio itu sendiri ya. Jad mhm, jadi misalkan, eee, aku ambil contoh shio macan ya. Nah, macan itu terdiri dari beberapa unsur gitu ya, ada unsur tanah, unsur air, kemudian api dan kayu, Kak.
Mhm. Oh. Mhm. Oke. Mhm. Oke. Wow. Uh, oke oke oke oke. Apa tuh, Kak? Oke oke oke. Berarti kalau misalnya kita kebetulan lagi ada la shio kita itu sesuai dengan, eee, tahun itu, ya bisa dibirang dibilang kita lagi beruntunglah gitu, ya Kak ya. Nah, aku penasaran sih, biasanya di perayaan Imlek ini, apa aja sih Kak perayaan-perayaan yang biasanya dilakukan, Kak?
Mhm. Mhm, jadi karena ini memang sudah menjadi tradisi di keluargaku ya Kak ya, dari, eee, generasi ke generasi gitu ya, turun-temurun. Jadi yang, eee, selalu dilakukan atau yang selalu ditunggu mungkin ya, untuk, eee, sebagian besar orang, itu adalah bagi-bagi angpao, Kak.
Mhm. Oke, bagi-bagi angpao tuh, uang berarti ya?
Betul betul. Jadi memang isi dari, eee, apa, amplop angpao itu adalah uang, gitu ya. Nah, jadi heeh, untuk tradisi bagi-bagi angpao itu sebetulnya dikhususkan untuk, eee, seseorang atau orang yang sudah, eee, berkeluarga atau menikah, ya.
Mhm. Oke. Mhm. Oh, oke. Angpao diberikan kepada orang yang udah berkeluarga?
Hmm. Eee, justru sebaliknya, Kak. Jadi orang yang sudah berkeluarga atau menikah, itu wajib memberikan angpao kepada seseorang yang statusnya masih lajang atau belum menikah.
Oh. Oh, itu sebagai apa tuh, Kak? Sebagai bantuan atau apa tuh biasanya?
Mhm, jadi, eee, angpao itu identik dengan eee, atau filosofinya ya Kak ya, filosofinya itu adalah semakin banyak memberi, maka akan semakin banyak juga kita menerima, gitu.
Oke. Jadi memang ini momen di mana orang-orang tuh, eee, memberikan kepada orang yang belum menikah gitu ya, dengan harapan nanti akan kembali lebih kaya lah, gitu ya? Nah, selain dari angpao sendiri Kak, biasanya, mmm, di hari Imlek itu yang dilakuin itu apa aja sih, Kak?
Mhm, betul. Ya, jadi selain, eee, bagi-bagi angpao tadi, Kak. Eee, kan, eee, memang identik dengan apa, eee, ya selain angpao ya, itu Imlek kan diwarnai dengan warna merah dan warna emas ya, atau gold.
Oke, itu melambangkan apa tuh, Kak?
Nah, jadi untuk warna merah itu sendiri sebetulnya warna, eee, kebahagiaan atau keceriaan, Kak. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat di beberapa acara pernikahan, itu umumnya menggunakan warna merah.
Mhm. Wah, benar juga ya, saya baru nyadar nih.
<chuckles> Ya, jadi itu sebagai lambang atau simbol sih, dari kebahagiaan ya, untuk warna merah itu sendiri. Nah, kalau untuk warna emas atau gold, itu melambangkan, eee, kejayaan, kesuksesan atau rezeki, Kak. Mhm.
Mhm. Oke. Emas? Mhm. Kekaya mhm, oke. Jadi dilambangkan dengan merah dan juga gold, Kak. Nah, mmm, saya seb sebenarnya familiar sih, dengan, eee, biasanya orang ngasih angpao tuh ada kata-kata Gong Xi Fa Cai ya, kalau nggak salah ya, Kak, ya. Mungkin takutnya saya salah nih, untuk pengucapannya. Nah, itu ada artinya nggak sih, Kak?
Mhm, betul. Mhm mhm. Iya, jadi sebetulnya, eee, itu kan, eee, menggunakan bahasa Mandarin ya, Kak, ya, sebetulnya kan ya. Eee, asalnya itu bahasa Mandarin, cuma mungkin sudah, eee, ada beberapa, apa istilahnya, pengaruh budaya atau kebiasaan di Indonesia gitu ya, jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya, selamat Tahun Baru Imlek, kemudian juga semoga sukses, semoga makmur, semoga bahagia dan selalu, eee, berlimpah rezeki, gitu.
Mhm. Mhm. Jadi sama saja kayak doa tuh, Kak, ya ya, selama ini ya?
Betul, betul, Kak. Betul.
Oke, menarik sih ya, aku sih. Nah, biasanya Kak, kalau dalam tradisi Imlek ini, Kak, selain memang kita tukar angpao, biasanya kan pasti ada kumpul-kumpulnya sama keluarga gitu, ya, Kak, ya. Nah, mmm, selain itu kan, <clears throat> pastilah kalau di tradisi, kan ada makan-makan nih, Kak. Nah, makan-makannya tuh spesial nggak sih, ada menu-menu Imlek yang emang cuman ada di Imlek gitu, Kak?
Mhm. Sebetulnya untuk, eee, mungkin sebagian orang ya, eee, di luar dari keluarga aku, mungkin ada yang, eee, spesial ya, eee, makanannya. Tapi kebetulan karena di keluarga aku itu keluarga yang cukup, eee
Apa tuh?
campur-campur ya, maksudnya dalam arti, eee, berbeda apa namanya, latar belakang dan juga agama. Nah, jadi di keluargaku itu biasanya, eee, makanannya sih makanan yang umum dan, ya boleh dibilang yang, eee, makanan Indonesia atau nasional gitu, kayak ka hmm, tapi ada 1, eee, makanan atau kue yang khas, yang hanya di, eee, sajikan pada saat perayaan Imlek, gitu.
Mhm. Iya. Oke. Mhm. Oh, itu kue apa namanya, Kak? Bentuknya seperti apa tuh, Kak? Rasanya juga kayak gimana?
E Iya, jadi, eee, namanya kue keranjang, Kak.
Oke, menarik sih, kue keranjang apakah bentuknya kayak keranjang tuh, Kak, atau gimana tuh? Besarnya kayak gimana sih, Kak? Sekepalan tangan aja?
<laughs> Bukan eee, bukan, Kak. Jadi, eee, bentuknya itu, eee, bulat ya, bulat mungkin sebesar, eee, mangkok bakso, kemudian, eee, cukup teb mhm, cukup tebal juga, mungkin sekitar, eee, 5-10 sentimeter ya, eee, apa, ketebalannya, kemudian dibungkus daun, Kak, gitu. Nah
Mhm. Oh, gede juga ya. Oke. Mmm, oke, ye
kemudian isi, eee, dari kue keranjang itu sendiri sebetulnya, eee, mirip dengan dodol ya, jadi secara warna juga sama ya, agak kecoklat, eee, coklatan gelap begitu, ya. Nah, kemudian juga rasanya, eee, sangat manis, Kak, gitu ya, tapi agak berbeda dengan dodol yang biasa dijual di, eee, pasaran atau di Indonesia mungkin ya. Jadi memang kue keranjang itu khusus sih, cuma secara tekstur dan rasa, eee, punya kemiripan dengan dodol, gitu.
Oke. Mhm. Oke menarik sih ya. Saya juga pengen nanya sebenarnya, apakah keranjang ini juga ada filosofis gitu ya, keranjang supaya, eee, mendapatkan banyak uang nu yang masuk di keranjang itu, atau gimana tuh, Kak?
Ya, betul Kak, jadi memang ada iya, ada, eee, filosofinya sendiri sih sebetulnya kue keranjang itu, sebagai simbol juga nih, sama seperti warna merah dan warna emas ya, gold. Nah, jadi karena kue keranjang itu rasanya sangat manis, nah, eee, manis itu identik dengan, eee, keceriaan, kebahagiaan kemudian juga sukacita. Nah, jadi harapannya dengan ada nyuek kue keranjang itu di perayaan Imlek, semoga semua yang merayakan Imlek itu juga ikut bersukacita, bahagia, dan, eee, selalu, eee, sukses gitu, Kak.
Betul ya? Mhm. Mhm. Oke. Nah, Kak, tadi kan Kakak cerita ya, kalau di Imlek ini kan pasti berkumpul lah ya. Nah, aku pengen tahu kalau di keluarga Kakak biasanya ngumpulnya tuh, di rumah yang tertua atau di kakek gitu, nenek atau ada tradistri tradisi lain gitu, Kak? Dan aku penasaran juga sih, biasanya pakaian yang digunakan pada saat Imlek tuh, pakaian apa sih, Kak?
Mhm. Mhm. Mmm, jadi gini, Kak. Biasanya itu kalau di keluarga aku ya, itu berkumpulnya di rumah, eee, orang tua atau yang, eee, paling dituakan gitu ya. Jadi misalkan, eee, di rumah kakek dan nenek. Nah, tapi kebetulan karena di keluargaku itu rumah kakek dan nenek, eee, terbatas kapasitasnya, jadi biasanya dilakukannya itu di rumah tanteku gitu ya, karena rumah tanteku itu cukup cukup luas dan bisa menampung, eee, lumayan banyak orang gitu ya. Nah, terus kalau pakaian, itu memang cenderung di keluargaku itu menggunakan warna-warna cerah atau, eee, menyala ya, dalam tanda kutip, "Menyala," gitu, "terang," Kak. Nah, biasanya dengan war merah, kemudian warna biru atau warna hijau gitu. Jadi, ya identik dengan warna-warna terang sih, Kak, dan cerah, gitu.
Mhm. Oke oke. Mhm. Mhm. Oke. Oh, jadi tetap ya, dengan filosofis warna terang dan cerah, kayak misalnya warna merah atau gold gitu ya, yang menambah, mmm, Imlek ini juga jadi, eee, identik dengan warna tersebut gitu ya, Kak, ya. Nah, Kak, kalau dari perayaan Imlek kan datangnya cuman setahun sekali nih. Kalau Kakak sendiri, dari yang paling dirindukan tuh, bagian apanya sih, Kak? Kalau di Imlek.
Mhm. Mhm, benar. Oh ya, jelas, Kak, itu bagi-bagi angpao sih. <laughs>
Oh gitu, berarti Kakak masih single dong, kalau dapat angpao ya?
Eee, waktu itu ya, Kak, ya. Cuma sekarang sudah berubah, <chuckles> tahun ini, aku harus, eee, memberikan angpao sih. Jadi kalau dulu tuh waktu single ya, waktu lajang. Itu memang selalu yang paling ditunggu tuh di momen, eee, apa, Imlek itu ya, menerima angpao gitu. Karena, ya lumayan, Kak, gitu ya, eee, hasil dari pengumpulan angpao-angpao Imlek itu, gitu ya. Nah, kalau sekarang, karena sudah berkeluarga, dan sudah menikah. Jadi, eee, aku kalau dengar Imlek itu, apalagi dengar angpao ya, itu agak sedikit horor sih, angpaonya nih, karena harus mem mhm, nyiapin dan membagikan, gitu ya. Tapi, eee, kalau sekarang itu lebih, eee, merasa atau memiliki makna ya buat aku, bukan sekedar menerima, eee, angpao gitu ya, tapi lebih ke kebersamaan dan, eee, apa namanya, menjalin tali silaturahmi dengan keluarga. Karena, eee, tidak sedikit, eee, saudara-saudara di keluarga aku itu yang hanya, eee, berkumpul atau punya waktu gitu ya, sempat, pada saat Imlek gitu. Jadi hanya 1 tahun sekali Kak, baru ketemu, eee, saudara-saudara, gitu ya. Mhm, jadi banyak banget cerita, kemudian juga, eee, obrolan yang, eee, dibahas gitu, pada saat Imlek gitu. Biasanya, eee, Imlek itu di keluargaku ya, itu mu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 atau jam 5 sore gitu, atau sampai selesai, bahkan.
Oh. Oke. Heeh. Mhm. Mhm. Oke. <laughs> Harus nyiapin ya? Wo Oke. Oh, iya iya iya. Mhm, mhm. Oke. Wah, panjang juga waktunya ya, Kak, ya. Berarti yang lebih dominan nih, dalam perayaan Imlek ini apanya, Kak? Ya, kalau bagi-bagi angpao kan, pasti sebentarlah ya, waktunya ya. Eee, jadi memang waktu yang lama itu digunakan untuk ngobrol mungkin ya, Kak, ya?
Gitu. Mhm. Iya, betul, Kak. Jadi memang di tradisi Imlek itu, eee, erat kaitannya dengan apa, menjalin tali silaturahmi sebetulnya ya. Jadi, eee, semua keluarga berkumpul gitu ya, di satu tempat, kemudian saling, eee, bercerita, kemudian membagikan apa namanya, pengalaman gitu. Jadi, nggak sedikit juga yang bercerita tentang pekerjaan, usaha atau bisnis, kemudian juga kesehatan, keluarga, kemudian juga, eee, rencana, eee, rencana yang akan dilakukan gitu. Misalkan ada yang, eee, saudaraku nih, eee, itu ingin kuliah di luar negeri, ingin kelu apa, pergi keluar negeri gitu. Jadi banyak banget informasi, eee, seputar anggota keluarga itu yang, eee, aku bicarakan dan apa, bagikan di momen Imlek itu, Kak.
Mhm. Iya iya. Wow. Mhm. Oke. Oh, dan setahun sekali juga ya, Kak, ya, jadi memang butuh waktu agak lama tuh, untuk, eee, ngikutin itu. Wah, Kak, terima kasih loh, informasinya. Senang deh, bisa ngobrol-ngobrol sama Kakak nih. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi kali, Kak, ya?
Mhm. Benar. Oke, siap Kak, makasih banyak ya.
Sampai jumpa.